नहीं, नहीं, टच वाला ही फ़ोन है। वो टच वाला फ़ोन चला रहे हैं, क्योंकि हाँ अ, वो भी अ, उसमें फिंगरप्रिंट वग़ैरह सब कुछ है, उनको कोई शौक नहीं है लेने का। तो भाई अ, मतलब एक दिन मेरे से पूछा उन्होंने, "ले लूँ क्या?" तो मैंने भी अ, बताया कि, "आईफ़ोन ले लीजिए।" तो मतलब वो वो चले भी गए थे। मगर उसके बाद उनको सिस्टम नहीं समझ में आया, जो इसका स सिस्टम है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि, "अरे! ये ऐन्ड्रॉइड ही सही है।"
अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा। हाँ, ऐन्ड्रॉइड वालों को कम ही समझ में आता है ना, ऐन्ड्रॉइड वालों को, क्योंकि वो जिस तरीके की जितनी वैरायटी ऑफ़ एप्लीकेशन वहाँ पर अ, मौजूद रहती हैं, इतनी सारी एप्लीकेशन ऐन्ड्रॉइड में रहती हैं और कहीं से भी डाउनलोड हो जाता है, कोई भी साइट एक्सेस कर लेते हैं। तो उस तरीके के फ़ंक्शन आईफ़ोन में नहीं मिलते और शुरू में थोड़ा असहज महसूस करता है कोई भी ऐन्ड्रॉइड यूज़र आईफ़ोन चलाने में।
हुँ, जी, जी। हुँ, जी, जी। हुँ, जी, जी, हाँ जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अ, कहीं न कहीं, जैसे देखिए, मैं भी मतलब प फ़ोन ज़्यादा मतलब 4-5 साल मैं भी पसंद करता हूँ, मैं हर साल नहीं बदलता। है ना? इसी साल मैंने नया फ़ोन लिया, वो भी ऐन्ड्रॉइड लिया, वनप्लस। क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं मेरा यही मानना है कि बचत अगर आप करेंगे ना, तो ज़्यादा स सही रहेगा। जैसे देखिए, 80,000 का फ़ोन लेके कोई फ़ायदा नहीं, मगर 80,000 हम निवेश कर देंगे ना, कहीं न कहीं वो चल के लाख या फिर डेढ़ लाख रुपए बन सकता है। तो आप उससे 2 आईफ़ोन ले पाएँगे या फिर एक आईफ़ोन प्रो मैक्स ले पाएँगे, आगे आने वाले समय में। जी।
जी, जी। बिल्कुल। हाँ। और फ़ो फ़ोन तो अ, एर फ़ोन की वैल्यू डेप्रिशिएट ही होती है। फ़ोन ले लीजिए या कोई अ, कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं, तो उसमें तो अ, डेप्रिशिएशन होना ही है उसका अमाउंट। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो
डेप्रिशिएट होती है, जी। जी, जी, जी, बिल्कुल, वो ऐसेट नहीं, वो एक लाएबिलिटी होती है आपके लिए। जी।
बिल्कुल, ये लाएबिलिटी ही बन जाती है। तो फिर आपको आगे भी उसी स्टैन्डर्ड को मेन्टेन करना पड़ता है, और ऐसा नहीं हो गया, आप आज 8000 का फ़ोन चला रहे हैं, तो आगे आप 2 या 3000 का फ़ोन लेंगे। आप उससे अच्छी ही कोई अ, अच्छे फंक्शन ही देखते हैं। कुछ ऊपर ही जाने की कोशिश करते हैं उस चीज़ में हम।
हुँ, जी, जी, हाँ जी। हुँ, जी, जी, जी। हाँ जी। हुँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मेरा यही मानना है कि आज के ज़माने में या आडंबर भरे ज़माने में, है ना, और ये टेक्निकल ज़माने में पैसा बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। है ना? तो हमें इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा समझ के कि पैसे की महत्वपूर्णता को समझ के, और ये अपने फ़िज़ूल खर्चों को अगर हम मस मतलब बोलते हैं ना, कन्ट्रोल में कर लें, नियमित कर लें, तो कहीं न कहीं हम अपने अ, जो बोलते हैं, बचत को बढ़ा सकते हैं या फिर अपनी बचत को एक शुरुआत दे सकते हैं। जी।
हाँ जी। जी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपके जो विचार हैं, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। हो सकता है, भविष्य में हमारी किसी और विषय पर बात हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
हुँ, जी, जी, जी, हाँ जी। जी, जी, हाँ जी। उम, जी, जी, बिल्कुल। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे भी बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आशा करता हूँ, आपसे दोबारा बात हो।

हाँ, देखिए सही बात है कि आजकल इतने सारे स्कीमें चलती रहती है बचत करने की, इनवेस्टमेंट करने की, लेकिन फिर भी जो अ, जो ये मार्केट है, जो खर्चे के ऊपर टिकी हुई है इतनी बड़ी मार्केट, तो उसमें कहीं न कहीं यही है, कि वो चाहते हैं कि हमसे पैसा खर्च कराया जाए, तभी वो महँगी-महँगी चीज़ें जो किश्तों पर देने लग जाते हैं। जैसे एप्पल का फ़ोन का अगर एग्ज़ाम्पल लें, तो वो 50,000 हज़ार से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो अगर वो 50,000 हज़ार रुपए एक साथ हम पे करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे तो आजकल जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाई स्कूल, इन्टर में, तो वो भी एप्पल का फ़ोन लिए घूम रहे होते हैं, क्योंकि वो किश्त के माध्यम से निकाल लेते हैं, तो वो सोचते नहीं है। वो सोचते हैं कि बस हमें 3 या 4000 हज़ार रुपए महीने पे करने पड़ेंगे और एप्पल का फ़ोन हमारे पास में आ जाएगा। इसने बहुत आसान बना दिया है किसी भी चीज़ को खरीदना, तो ये हमारी अ, पैसा जोड़ने की आदत को खत्म करता जा रहा है और अ, जी।
हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। जी, जी, जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जी, जी, हाँ जी। हुँ, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हाँ जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी, जी। हाँ जी। बिल्कुल। उम, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। अ, जैसे बोलते हैं ना कि अ, बूँद-बूँद से सागर बनता है, है ना? इसी तरीके से मेरा भी क्या है ना, देखिए आप 4000 हज़ार रुपए महीना अ, एप्पल की ईएमआई अगर 4000 हज़ार रब अ, महीने के हिसाब से आप चलाएँगे, है ना? और एक मतलब सामान्य तौर पर रे अ, ₹80,000 का जो फ़ोन आता है एप्पल का अ, वो खरीदते हैं तो अप ये लोग ने काफ़ी एक और फीचर्स बना दिया है कि जैसे मतलब नो कॉस्ट ईएमआई वाला, कि अब तो ब्याज़ भी नहीं लग रहा, है ना? तो अ आप मतलब 80,000 का आईफ़ोन लेते हैं, 4000 आपकी मतलब ईएमआई आएगी, तो 20 महीनों तक हमको वो पे करना पड़ेगा, है ना? तो देखिए अ, इससे क्या होगा सबसे पहले तो हम अ
जी। हाँ। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। जी। लेकिन वो दिमाग में हमारे यही चलता है कि ये 4000 हज़ार रुपए देकर हमे एप्पल का फ़ोन ले सकते हैं और ए, और एक स्टैन्डर्ड एक स्टैन्डर्ड सेट कर सकते हैं हम कि हम एप्पल का फ़ोन चला रहे हैं। तो इस स्टैन्डर्ड के चक्कर में अगर देखा जाए, तो यही ये पैसे की बचत लोग बाग भूल ही गए है करना। और एक से एक टेक्नॉलजी मतलब देखें तो हर साल एप्पल का एक नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, और इसी तरीके कोई भी आप फ़ोन चलाइए, चाहे एंड्रॉयड हो, एमआई का हो अ, या अ, गूगल गूगल पिक्सेल ले लीजिए, सैमसंग का ले लीजिए तो इस तरीके से मॉडल लॉन्च करते हैं, कि उसमें थोड़ा-सा फेरबदल कर देंगे और वो आपको 10 या 5000 हज़ार रूपये बढ़ा के वो आ जाता है हर साल। तो लोग बाग जो टेकी होते हैं वो कहीं न कहीं अ, ट उन्हें भी ले लेते हैं नए फ़ोन को। जबकि उनका पुराना फ़ोन मुझे नहीं लगता कि 1 साल में कोई फ़ोन यूज़ करने लायक नहीं बचता होगा।
4 हाँ जी, 4 ही हज़ार रुपए क्या है? हाँ, वही तो। उम, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। उम, बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए, हाँ जी। हुँ, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जी, जी, जी, हाँ जी। उम, जी, वनप्लस हो, कोई भी हो, जी। उहुँ, जी, जी, हाँ जी। उम, जी, बिल्कुल।